Sí, efectivamente. Eso es totalmente cierto. Entonces pues sí es un poco retomar esta educación, ¿no? Finalmente, en la escuela, a los niños les enseñan esto. El asunto es que hay que reforzarlo también en el hogar y que vean que así sucede, ¿no?
No. Sí. Claro. Claro, claro. Yo tengo una sobrinita de 7 años, y ella, por ejemplo, en su colegio siempre juntan estas tapas, ¿no? Todas las tapas plásticas
Ajá. Sí. Sí.
eh ya sabes, de aceite, de refrescos, de lo que sea, tapas, tapas, tapas, tapas. Y, em, yo siempre se las junto, ¿no? Entonces, cuando la veo, se las entrego y, bueno, se emociona mucho porque, además, hacen competencia entre ellos, ¿no? Los maestros los motivan a eso, ¿no? Les dan un regalito, quien lleve más, eh, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso está padre, porque ellos ya están creciendo con esta educación.
Sí. Ajá. Claro. Eh. Sí, sí, sí. Así es. Y, bueno, pues, es cuestión de escucharlos, porque a veces ellos mismos nos dicen, ¿no? "Oye, ¿por qué no la separamos, por qué no la ponemos así?". Y escucharlos, en lugar de decirle: "No, no, es más práctico así", pues no, ¿no?
Sí. Exacto. O a veces ellos mismos critican, ¿no? Cuando ven a alguien que va en la calle y tira algo de de basura. ¡Ah!, a mí me pasó una vez con mi sobrinita, que me volteó a ver así, con una cara como de terror
Así es. Ajá.
que le dije: "¿Qué pasó?", dijo, "¿No lo viste? Ese señor tiró la bolsa de un gansito en la calle".
Claro. Sí, sí, totalmente.
Le dije: "Qué terrible, qué horror". Eh, le dije: "Mira, vamos a levantarlo nosotros y lo vamos a tirar en una basu en un basurero", ¿no?
En un basurero, claro. Y eso, pues, los motiva.
Porque, digo, me hubiera encantado decirle: "Vamos a decirle al señor que tire su basura", pero, desgraciadamente, con tanta inseguridad en Mexico
Eh, sí, no, es muy complicado. Sí. Sí, no, no, no, eso es muy complicado.
por ahí te tocas un loco y bye, ¿no? Entonces le dije: "Ay, vamos a levantarla y vamos a ponerla en el basurero. Estuvo muy mal lo que hizo este señor", ¿no?
Sí. Eso es muy importante, que podamos, sí, motivar estas acciones que ellos están teniendo y hacerles porque finalmente eso es lo que va a cambiar la costumbre de la manera en que se hacen las cosas, ¿no?
Claro. Claro, y validarles esos comentarios, ¿no?
Claro, totalmente. Totalmente. Sí.
Oye claro. ¿Y qué cambios concretos pueden hacer quienes viven en una ciudad versus la gente que vive en el campo o en municipios pequeños?